Ja, ähm, also, vielleicht erstmal zu mir. Ich ich bin, ähm, an sich 'ne sehr, sehr introvertierte Person, auch wenn man's manchmal nicht so denkt bei mir, weil Leute mal denken, so: „Ey, der kann reden und der kommt mit Leuten gut klar, dann muss der doch extrovertiert sein.“ Das ist, äh, l aber nicht wahr, ähm, und ja, es kostet mich halt unglaublich viel Energie, immer so irgendwie in 'ne sozialen Dynamiken zu sein, vor allem, wenn so mehrere Leute da sind. Und jetzt gibt's 'ne konkrete Situation auf der Arbeit, ähm, und zwar haben wir morgen in Amsterdam unsere Weihnachtsfeier und, ähm, da wird das deutsche Office nach Amsterdam fahren, um halt mit den Amsterdamer Kolleginnen und Kollegen in so 'ner großen Location so à la Gala und so zu feiern. Äh, heißt, ne, ja, an sich nicht schlecht. <chuckles> Ähm, ist auch schick und so und wird alles bezahlt. Aber da sind so irgendwie 500, 600 Leute auf einen Fleck und ja, ähm, immer wenn ich irgendwie mit Leuten zu tun habe, und das wird halt mehr, je mehr Leute da sind, ne, habe ich immer so 'n bisschen die Angst, dass wenn ich einmal so mein wahres Ich zeige, so 'n bisschen die Maske fallen lasse vom von der Business-Seite, dass die Leute sich dann so denken: „Ja, was ist was das denn für einer? Der ist ja voll komisch und so.“ Und, ähm, ja, ich weiß nicht, vielleicht hast, hast du da 'n bisschen Input für mich, wie ich, äh, konkret jetzt in der Situation oder vielleicht auch in Zukunft damit umgehen könnte?
Mhm. Hm. Cool. <snorts> Ja. Mhm. Mhm. Mhm. Ich verstehe, ja. Ähm, hast du vielleicht Leute, mit denen du da zusammen hingehst, die du kennst? Wo du wo du dein dein Gesi also, dein deine Maske immer schon fallen gelassen hast und so? Oder oder kennst du da eigentlich niemand?
Ja doch, also, ich meine, mein Team kenne ich ja ausm deutschen Office und mit denen komme ich auch gut klar und so, ne? Also, ich ich ich habe die auch alle lieb und die mögen mich auch und das ist alles fein. <snorts> Ja, aber die werden jetzt nicht die ganze Zeit, äh, bei mir sein, wenn ich da bin oder ich bei denen, weil also, per Erfahrung bricht sich das halt immer irgendwie auf und dann, ja, klar, vermischen sich die Leute so 'n bisschen und die Gruppen. Und ich ich bin weniger jemand, der dann, äh, ja, irgendwie ganz leicht immer in 'ne neue Gruppe neue Gruppe reingeht oder so, sondern es ist meistens dann so: Ja gut, dann geht's der dahin, die geht dahin und ich ich bin dann meistens irgendwie doch alleine und so, weißt du? Und, ja, nicht so leicht.
Ja. Mhm. Ja. Ich verstehe, ja. Du meintest ja, dass du, ähm, sehr gut bei dir dass dich eigentlich die meisten Leute mögen, dass du sehr gut reden kannst und so. Was denkst du? Woher kommt diese diese Angst da, ähm, das zu machen, obwohl du ja eigentlich die perfekten Attri Attribute hast?
Boah, es ist 'ne schwierige Frage. <chuckles> Ich also, ich versuche ich versuche mal darauf einzugehen. Ähm, also, wenn ich jetzt ad hoc was sagen müsste, ist es 'n ja, 'n Kindheitsding vielleicht. Also, ich bin mit, äh, 3 älteren Geschwistern aufgewachsen. Ähm, mit einem davon mit meinem mittleren Bruder, war hatte ich immer so 'n bisschen schwierigeres Verhältnis, ähm, weil weil der immer so jemand war, der mir dann gesagt hat, so: „Boah, bist du komisch“, oder: „Das war jetzt überhaupt nicht lustig“, oder sowas. Und dann hat er mich immer so 'n bisschen gemobbt und so. Und also, das könnte ich mir vorstellen vielleicht.
<chuckles> Mhm. Mhm. Ja, das das ist klar. Das traumat also n das das beeinflusst einen natürlich sehr nachhaltig solche Sachen. Hm, hast du denn bis ach so, hast du also, du sagst ja: „Je größer die die Mengen der Menschen werden, desto schlimmer wird das.“ Ähm normalerweise würde man ja denken, dass dann ja mehr Leute da sind, mit denen man sich unterhalten kann. Also, mehrere mehr potenzielle Gesprächspartner, sage ich jetzt mal. Was denkst du, warum das dann mit gro zunehmender Größe schlimmer wird?
Ja, also, ganz plumper, äh ich glaube, 'n ganz plumper Grund, weil ich weil ich so bin. Also, ich ich ich mag einfach keine großen Menschenmassen. Also, ich ne, ich also, ich bin ja ich bin übelst introvertiert, das heißt f für mich so sobald's 2, 3 Personen plus sind, mit denen ich umgehen muss, irgendwie kostet mich das unglaublich viel Energie. Merkt man mir meistens nicht an, weil ich's halt gelernt habe, zu überspielen, ne, und damit umzugehen, aber so die Batterie wird trotzdem hart gedraint und, äh joa, also, dann fliege ich auch schon gerne mal so 'n bisschen, äh, un unerkannt irgendwohin, wo ich dann alleine bin und, äh, nicht mit Leuten reden muss, zumindest nicht mit so vielen Leuten.
Mhm. Okay, mhm. Mhm. Mhm. Ich verstehe. Hast du denn jetzt zum Beispiel im Fall deiner Feier 'n besonderes Interesse, da neue Kontakte zu knüpfen? Oder sagst du eigentlich: „Nö, brauche ich eigentlich nicht.“?
Ne, äh, will ich auch gar nicht. Also, wenn ich ehrlich bin, also, das sind alles bestimmt tolle Leute und so. Ich bin aber generell jetzt nicht so der Typ, der immer so neue Leute kennenlernt und so. Also, es gibt ja so Leute, die ne, die lernen immer irgendwelche Leute kennen. Auf einmal haben die 10 neue Freunde und keine Ahnung. Äh, da bin ich jetzt weniger der Vertreter von, sondern eher das Gegenteil. Also, ich keine Ahnung, ich habe so 4, 5 gute Freunde, das war's. Ähm, und jetzt auf der bei der Feier habe ich 0 Interesse, eigentlich mit Leuten zu sprechen. Sache ist nur: Du bist halt dann da und, äh, die Leute sind halt in alle in einen Raum dann irgendwann, ne? Also, beim Essen, beim beim Feiern, beim Tanzen, was weiß ich, beim Programm halt und so.
Ja. Ja. <snorts> <chuckles> Mhm. Ja. Ja, und, ähm, warum meintest du, dass es keine Möglichkeit ist, sich jetzt mit zum Beispiel mit deinen Arbeitskollegen, die du schon kennst, zusammenzutun? Die ganze Zeit?
Ja, die werden von alleine irgendwo anders immer hingehen. Also, aus Erfahrung kann ich das sagen. Also, ähm, ich habe da ich habe da vielleicht 2, mit denen ich gut abhängen kann, aber die f die gehen automatisch auch mal irgendwo hin, weil die kennen zum Beispiel Leute aus Amsterdam, mit denen die zusammen angefangen hatten beim Onboarding in Amsterdam und dann unterhalten die sich mit denen oder gehen mit denen weg, oder dann gehen die nun mal auf die Tanzfläche und ich hasse die Tanzfläche. <scoffs> Da will ich halt einfach nicht sein, ähm, und dann sind sie halt weg. Und dann bin ich halt da alleine und ja.
Mhm. Mhm. Mhm. Ja.
Dann sind die halt nicht da.
Okay, ich verstehe. Mm, was hast du denn schon versucht, um damit umzugehen? Hast du da schon Dinge versucht, die vielleicht g funktioniert haben, Dinge, die nicht funktioniert haben?
Ja, 'n Teller Essen nehmen und dann einfach in 'ne Ecke stellen. <laughs> Ehrlich gesagt, äh, ja, also, ähm, wenn ich dann mal ins Gespräch wieder mit Leuten komme, dann merke ich aber auch wieder direkt: „Okay, ich, äh, ich ich ich kann und und will auch gar nicht so irgendwie dann mein mein wahres Ich zeigen“, ähm, weil ich mir auch irgendwie denke: „Jetzt so mein Ich zu zeigen gegenüber den Menschen, die ich dann vielleicht gar nicht mehr sehe oder vielleicht erst nächstes Jahr sehe und die haben mich vergessen, so ist es auch dann gar nicht wert“, ähm, und ja, klar, die Angst ist ja trotzdem dann da, ne, in dem Moment, äh, vielleicht auch wenn so manch einer dann ja, ich sage mal angeschwipst ist oder so, ne, dass dann bei denen auch die Hemmungen irgendwie weniger sind, solche Kommentare dann abzulassen. Ja, dann ist es noch irgendwie nerviger, schlimmer, wie auch immer dann, ne, für mich, äh, wenn wenn ich dann mal da mit Leuten spreche, dann nochmal mein wahres Ich zu zeigen.
<snorts> ja. Mhm. Mhm. Mhm. Ja, das ist auf jeden Fall sehr verständlich. Ähm, denkst du denn, dass es also, bist du jemand, der dann sagt: „Mir ist es eigentlich egal, wenn ich da alleine in der Ecke stehe“? Es gibt ja viele Menschen, denen macht das überhaupt nichts aus. Die haben da Sp Spaß dran, ne? Die die gucken da einfach zu, ne? Oder bist du jemand, der sagt: „Ja, ich bin zwar sehr introvertiert, aber bei solchen Sachen möchte ich dann schon nicht alleine sein“?
Also, eher Ersteres. Also, ich kann sehr gut alleine sein und so weiter. Die Sache ist halt nur die, ne, es ist halt ’ne Firmenfeier und, äh, da werden dann Erfolge gefeiert und bla bla und so und das gemeinsame Jahr. Ja, und
Aha.
<sighs> irgendwie fühle ich mich schon schlecht, so 'n bisschen, wenn ich nicht so ganz dann teilhabe, weißt du? Weil ich mir dann denke: „Ja gut, äh, jetzt bin ich schon hier. Das Hotel wird bezahlt. Das Essen wird bezahlt. Die Location wird bezahlt, ne? Und, ähm, ich ich stehe hier nur alleine und bin irgendwie kein Teil davon.“ Fühle mich so 'n bisschen schuldig dann, ehrlich gesagt, ja. <chuckles> Aber grundsätzlich kann ich sehr, sehr gut alleine.
Mhm. Mhm. Ja, ähm, wenn man’s jetzt mal im Generellen sieht, würde ich dann vermuten, dass du ja auch so 'n sozialen Druck verspürst. Weil, wenn du sagst: „Ich habe meine Freunde. Ich habe ich ich spüre eigentlich ich verspüre kein Verlangen, jetzt mit Leuten zu reden.“ Und trotzdem hast du ja dann die Angst davor und auch irgendwie 'nen 'ne verspürst du ein ein ein ein Drang danach, das zu tun, oder? Kann das sein?
J ja, ich glaube, das trifft so ziemlich den Nagel auf den Kopf. Also, ich habe so 'n bisschen Angst, gejudged zu werden dann von Leuten, weißt du? Weil, äh, ja, keine Ahnung, dann dann denken auf einmal irgendwie die Leute aus meinem Office: „Ja, was ist das denn für einer? Der ist jetzt hier und, äh, stellt sich da irgendwie alleine hin und, äh, feiert nicht mit uns. So, was ist mit dem falsch?“ Und so. Und ich mache mir da halt echt schon Gedanken, ne, dass die irgendwie mich verurteilen könnten oder beurteilen könnten. Ja, je nachdem, wie schwerwiegend. Und dass das dann aber auch wieder so 'n bisschen ins Office getragen wird in Deutschland, ne, und, äh, ja, dass die Leute dann dort irgendwie 'ne schlechtere Meinung von mir haben, wenn wir wieder im normalen Arbeitsalltag sind und so. Deswegen. Also, ich habe so 'n bisschen Angst, da von denen irgendwie gejudged zu werden.
Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Ich verstehe. Sind deine Gedanken denn rational oder eher emotional?
Oh, ich ich würde sagen, gute Mischung. Also, emotional auf jeden Fall, weil es es es ist halt einfach da. Es ist im Bauch irgendwie und ich ich spüre es ja wirklich und denke dann auch so Szenarien weiter, die gut, vielleicht nie eintreffen würden, aber sind trotzdem da im Kopf, die Szenarien. Ja, rational hm, könnte sein. Ja, 'n paar Leute sind halt schon so also, ich bin im Vertrieb. Da haben die Leute immer 'n Spruch auf 'n den Lippen. Immer. Also, auch untereinander ist es normal. Und dann wenn jemand halt auffällt, dann umso mehr, dann dann nimmt man das gerne als Anlass, um den auch irgendwie Hops zu nehmen oder so mal, ne? Also das traue ich denen schon zu.
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Ja. Mhm. <chuckles> Ich verstehe, ja. Ähm, ich glaube, was ich dir empfehlen würde, wäre, wenn du merkst, dass das passiert, zu versuchen, rational darüber nachzudenken und nicht emotional, ähm, weil die Emotion halt für solche Sachen sorgt, wie dass du zum Beispiel sehr unwahrscheinliche Szenarien als real wahrnimmst.
Mhm.
Und, ähm, das würde ich dir auf jeden Fall raten. Ähm, was ich dir noch raten würde, ist 'n bisschen a nach der Ursache dafür zu sagen für diese Sprüche, weil letztendlich ist es ja in den meisten Fällen so, dass diese Sprüche diese dummen Sprüche vor allen Dingen, eigentlich überhaupt gar keinen negativen Effekt im im im im im rationalen Sinne haben. Natürlich sind da sind dann die Gefühle im Spiel. Man ist verletzt, wenn wenn man zum Beispiel einen dummen Spruch gekriegt hat, für etwas, wo man sich vielleicht Mühe gegeben hat, zum Beispiel, ne, sowas. Aber in in den meisten Fällen ist es ja so, dass du dann eigentlich keine reellen negativen Folgen dadurch hast, außer dass man sich dann halt blöd fühlt, ne? Aber für die anderen ist es meistens so, das sagt man dann halt und 1 Minute später hat man das schon wieder vergessen, ne?
Mhm. Mhm, mhm, mhm. Ja, also, meinst du, dass ich so einfach 'n bisschen unnötig viel Gewicht dem Ganzen gebe, so, ne?
Ähm, j ich würde sagen, dass deine Emotion also, dass dadurch, dass du das Ganze halt durch deine Emotionen steuern lässt, dass sich das dich dass du dich damit selber 'n bisschen verrückt machst, sage ich jetzt mal, ne? Und wenn du vielleicht dann dein deine deine Rationalität sprechen lässt und nicht deine Emotionalität, könntest du das vielleicht etwas eindämmen.
Das probiere ich mal aus. Also, äh, es ist ja morgen. Also, nehme ich das direkt mal mit und, äh, ja, teste das <laughs> und schaue mal, äh, wie's wird. Also, auf jeden Fall werde ich bestimmt irgendwo alleine in der Ecke stehen. Aber es hat schon mal geholfen, dass ich das mal rauslassen konnte. Und ja, danke für den Tipp auf jeden Fall, ne?
Ah, ja. <snorts> Ja. Das freut mich. Du schaffst das.
Danke schön. Tschau.
Tschüss.